Então, me fala, como a culinária ou a comida influenciou a tua adaptação cultural?
É engraçado, né, você perguntar isso, porque <giggles> eu sou imigrante, né, eu sou brasileira e eu estou vivendo na Espanha.
Por quê? Hã, olha, interessante.
E quando eu cheguei aqui né, claro, a gente sempre tem saudade da nossa comida, que ela é muito gostosa, né.
Sim, sim. Eu posso me identificar, porque eu sou um um argentino, nasci na Argentina, mudei para o Brasil e depois fu mudei para o Estados Unidos, então, posso me identificar também, estrangeiro morando
Olha! Sim, né? Tem no no começo a gente estranha muito, né, porque aqui
Sim.
É, hã, é co sim, completamente diferente até a forma na hora de comer. Primeiro, eu vou te contar uma história que aconteceu assim, é É eu
Hum. Como? Opa, lá vem história. Senta que lá vem história. <giggles>
eu demorei pra entender isso, porque assim, eu sou muito gulosa e assim, eh, quando, a eu peço uma coisa, aquilo é só pra mim, eu não quero dividir não.
Ah, bom. Você é daquelas. <giggles>
É, aqui a cultura é dividir, tem até eles eles chamam, eh, tapear, fomos de tapas, né, que é você você vai dividir tudo e eles fazem isso com os pratos principais também.
Tapas, sim. Eu eu já vi isso daí, que você vai mencionar. <laughs>
É, então assim, eu vou num restaurante, tudo bem que a gente vai dividir ali aquela entradinha, uma, né, dá dá pra dividir. Mas o prato co principal sempre achei muito estranho. Eu falei: "Eu não quero dividir o meu prato!".
Sim. É, normalmente, eles fazem muito com paella isso, naquela paella que eles, eh, todo mundo pede uma paella, né, que é o prato principal para a mesa inteira, né. Você achou isso já o primeiro impacto cultural morando na Espanha, então?
Hum. Não, não tô te falando da paella, não. Isso tudo bem, porque você até entende, porque vem é igual um arroz carreteiro. Você faz, todo mundo come, né, uma galinhada, ui, que delícia.
Exato. Exato. É, né. <laughs>
Acho que eu vou fazer uma galinhada essa semana é uma sabe, isso todo mundo come, não. Eu tô falando quando você pede aquela tua carninha com aquele teu prato, que você escolheu, só pra você comer, e as pessoas falam de dividir isso. Então, tem esse costume. Então, a primeira vez que eu vou num restaurante, assim, super bonitinho e tudo daí, "Ai, eh, a gente vai dividir tudo.", eu falei: "Tá, né, a gente vai dividir.".
Ah, sim. Olha que interessante, sim. Você pensou que era a conta, né? Tipo, "É, vamos dividir a conta.". <chuckles>
Não, eu achei que era a en os primeiros, a entrada quando, assim, o que vem primeiro, né? Tudo bem, né? Aí, tá, todo mundo pediu o seu prato, daí veio o meu prato, daí a pessoa tirou o meu prato e colocou ali e começou a cortar porque éramos 3 pessoas dividir em 3 e eu olhando aquilo. É, pra tipo: "Vamos dividir tudo em em partes iguais, tudo.".
A entrada com Perfeito. Sério? Uau.
Então, eu pedi uma coisa que eu queria comer, eu não queria comer o que a outra pessoa pediu, entendeu?
É, em qualquer outro lugar do mundo eu já morei em 3 países eh é assim, você pede seu prato e você come seu prato, eh, de repente, você você tá com a sua namorada ou esposa, tem aquela coisa, né, de você dá um pouquinho pra ela, mas aí já é uma coisa de, eh, casal, né?
É. Deixa eu provar ou deixa eu provar se tem uma assim se somos muito amigos, deixa eu provar. Ai, eu A pessoa diz: "Olha, tá gostoso, quer provar?". Normal. Mas dividir o meu prato, eu não queria.
É, exatamente, então... Claro. É. Então, eh eh a primeira vez que você foi num restaurante es na Espanha, eram com 2 espanhóis, era você e 2 pessoas da Espanha?
Exatamente. Quando falaram isso: "O que que você acha? a gente divide?". Eu falei: "Tudo bem, né, claro.". <laughs> Eu não sabi
É os entry não, é que normalmente, é. Ah, normalmente, assim, numa churrascaria, por exemplo, é é normal você pede um entry aí, todo mundo se serve, a outra pessoa pede um outro entry também, né, e vem aqueles pratos, né. Mas o prato principal, realmente, em na maioria das culturas, é é individual, né, é teu. E
É teu, é individual. Aqui não. Então, assim, no começo eu achei estranho, hum, assim ainda até falei: "Não!".
Claro, não tem como não achar. <laughs>
É, mas, depois, eu acostumei, porque eu sempre s fui aquela pessoa que vou naquele lugar, e sempre peço a mesma coisa, eu não arrisco, eu gosto daquele prato é o que eu vou pedir. Assim, eu tô indo ali, por causa desse prato. <chuckles>
Sim. Sim. Mas você não tem não é daquelas que, às vezes, eh, visita um um restaurante, assim, de uma culinária diferente e espe eh, com a curiosidade de comer algo assim diferente. Você não gosta de arriscar né, no caso?
Não, e aí, eu sim, se eu conheço aquele prato, se eu vou num hindu, né, um indiano, então, aquele eu já vou pensando num Chicken Marsala, eu sempre quero o mesmo. E esse costume, de dividir, fez com que eu provasse outras coisas. Então, eu aprendi a gostar desse sistema.
Sim, ah ok. Olha que in é, interessante, né. Realmente o que já que você não arriscava, né, de você sempre, eh, escolhia pratos que você conhecia, essa foi uma oportunidade. É.
Exatamente, exa claro, às vezes, tem uma coisa que você não gosta tanto, outra você gosta mais, e dá sempre que a pessoa aí justo essa pessoa. Porque, se ela pediu esse prato, é o que ela gosta, então, estamos bem.
Exato, mas aí é o bom que é sem risco da tua parte. Vamos supor que a pessoa pediu um prato que você não conhece, né, aí, vo você vai seguir a tradição deles, você vai pegar um pouquinho mais né
Uhum.
Aí se você gostar você já sabe, a ai pra próxima eu talvez peça isso. Se você não gostar, é a pessoa que pediu o prato tipo, não existem risco. Eu acho que pra você é melhor assim. Olha você me desculpa mas pra você...
Nos Exatamente.
essa tradição é melhor, né? O que que você acha?
Sim, sim. É mui é muito muito normal aqui, hum, sabe, todo mundo pede pra todo mundo vai comer o que todo mundo pediu. Cada um pediu diferente, mas todo mundo come ali. Só não divide uma coisa, za eh, quando é assim um uma hamburguesa, né, um
Que prato É, sanduíche, aí fica difícil, né.
um sanduíche, tem umas coisas que foi não, tem até aqueles famoso biquíni. Né, até esse dá pra dividir, né.
Ah, sim. Eu tô curioso com alguma coisa. Vamos lá!
Quê?
É. Você tá sentado com dois espanhóis num restaurante, você pediu teu teu prato, ok, todo mundo pediu 3 pratos, 3 pessoas né.
Uhum.
Eh, a pessoa vai pegar a pessoa olhou pro teu prato, né e quer provar como eles fazem. Ela vai pegar o garfo que ela que ela não usou, né, o garfo que ela não
Então, não, não, não, não! Como lembra, eh eh, quando chegam os pratos, eh, já divide isso e, normalmente, eles falam pro garçom: "Olha, a gente vai dividir.". Então, o garçom ele traz os pratos e te traz pratos menores.
Ah, não, pega a Sim.
Sabe, vazios? Pra você justamente você pega o pouquinho ali que já está cortado.
Eh sim. Ah, ok. E quando é um arro
É, não é ali cola não é aquela coisa, assim, eu vou com o meu garfo no prato da pessoa. <laughs>
Sim. É, al que Essa era a pergunta, porque aí sim, <laughs> não ia rolar comigo, não sei, né, mas
Ah, e com muita gente, né? É, até o meu filho, que é pequeno, ele: "Não toca a comida dele!". Se tocou a comida dele, ele já não come.
É, realmente, então, por isso que foi a curiosidade, é bom saber. Sim. Olha, eu tô eu tô gostando dessa tradição, eu, pra mim também me ia servir mas você diria que, eh esse tipo de ritual te ajudou a fazer amigos, eh eh, quando você for num restaurante com a com várias pessoas, is isso, hã, te aproxima?
Sim, sim, porque v fica né, m ainda mais íntimo tudo porque você tá comendo o que a outra pessoa pediu, e e o curioso que você fez essa pergunta, mas eu lembrei que cada vez que vêm amigos do Brasil, eu proponho isso.
Sim. Ah, é bom né, tipo, pra não pegar de surpresa né, vai vai que <laughs>
Ah, sim. É o o povo adora né? Eu tenho aquelas amigas que vêm aqui falar: "Eu só quero jamón, eu só quero vinho nacional, né, eu só quero, ah eh aqui tem um prato
Sim né.
que é gostoso, mas já vem estilo tapa, né, que é com os champignons eles são, eh, a grandizinhos, assim, e colocam coisas dentro, tá super gostoso!
Sim. Ai eu adoro o Champignon também, realmente é muito bom. Você diria então que morando na Espanha, né, com a culinária que você falou que existem diferenças, não só na forma, né, mas, eh, você diria que o teu paladar, eh, ou tua relação com a a comida mudou? Tipo, você incorporou receitas locais na tua alimentação diária? Como é que foi esse impacto cultural?
Hum, é Uhum. Sim, sim, olha, às vezes, n não sempre, mas eu gosto do meu café da manhã, com pão, tomate ralado que eles chamam
Aham. Uhum. Sim.
e jamón. <laughs>
Que é o que é o presunto, né? Hã.
Ah, é é mas, é o presunto o presunto que a gen que eu conheço quando eu est no Brasil era aquele o fiambre né, como
Ah.
como digo o peito do peru.
Sim.
A gente no Brasil também chama o presunto cortadinho esse, o cru
Aham.
também chama presunto?
Eu eu eu acho que porque aqui tem o pro eh, aqui, eh, tem o prosciutto, é. No caso, não sei se é o prosciutto, que é o bem fininho.
A perna, a perna. Uhum. Acho que sim, pode ser porque muda em cada lugar, mas, assim, o nome dele original seria o jamón de Bellotas. né que ele corta ali, é a é a perna, né, a perna do do porquinho inteiro e eles cortam, normalmente, você vai e compra e eles cortam na tua frente ali.
Sim. Ah, ok, que interessante, não é realmente, então
É bem cur é bem diferente aquele eu nunca gostei do presunto e nem aqui eu como, esse jamón, né, esse aqui se chama tem outro nome que agora esqueci, mas eu não não gosto, eu gosto do da perninha, da daquela perninha, ali que corta com aquela gordurinha, que tem que ter a gordurinha, sim.
Sim, mas de qualquer forma você se adapt perninha. Sim, exato. Mas de qualquer forma você diz que você se adaptou, você gosta da maioria das coisas. Você gosta da tal de paella? Porque pra eh, pelo pouco que eu conheço da culinária espanhola, a paella é o prato mais delicioso que eu já experimentei. Qual que é a tua relação com a paella?
Ela é bem conhecida, ela é tradicional de uma região daqui, que se chama Valência.
Hum. É a paella valenciana exatamente essa que eu tive a oportunidade de comer num restaurante espanhol. Pra mim foi o máximo!
Uhum. Tem uma olha, quando eu fui em Valência, eh, eu fui n era festival tinha então, na ru o pessoal tá cozinhando as paellas na rua, com são enormes, assim, pra muita gente.
Ah, que legal! Aqueles caldeirão, né? <laughs>
É. Ela é f como uma frigideira, só que daí, ela não tem aquele cabo da frigideira, mas pensa numa frigideira enorme. É essa. E todo mundo ali, sabe vai passando, eh, compra um pouquinho. É é super típico isso aí só Em Valência, eu vi muitos. Eu fui na época das Fallas. Tinha muita gente fazendo na rua. As famílias vão pra rua com com essa com a paellera.
Sim. É é parece uma tradição bem bonita né, as paelleras, exatamente. E e assim no geral, assim, como é que você se sente com relação à cultura espanhola, assim além da gastronomia, assim no geral. Você tá se identificando assim? Como é que tá o a tua vida assim de de morar no Brasil e morar na Espanha?
Uhum. E e que gostoso. Aí, eu desde o começo, eu gostei, né. Fora isso de ter que dividir meu prato, o resto <chuckles>
No fi no final foi uma boa coisa porque aí, tipo, eh, você pode você
Até hoje. Até hoje, a gente divide, né, porque eu gostei.
É, você conhece conhece novos pratos, você e sem se arriscar de pedir um e não gostar né, e tipo, ter que comer a força, né. Então, é e e e e é uma é uma eu gostei dessa tradição também. É uma tradição que, hã, une as pessoas. Você, por exemplo, você vai numa reunião de trabalho, né? Agora, num grupo, num supor que você foi s eh, contratada pra trabalhar na Espanha, né?
Uhum. Uhum.
Aí, você a primeira reunião lá de eh, primeiro almoço de trabalho num restaurante, você já tem essa tradição, você já tipo
Quebra o gelo, né?
É, exatamente. Já a a a união já tá ali. Então eu no assim, no meu ponto de vista, eu gostei. Você realmente então também gostou?
Eu gostei, sim. E tanto é que, sempre eu já vou nos lugares, a gente sempre pergunta, né. A gente vai con dividir tudo ou cada pede o seu, né. Tem essa pergunta, que é normal. É básica. Você não vai num lugar aonde a pessoa não alguém não vai perguntar n sabe? "O que a gente vai fazer?" Esse Uhum. Já é o costume. É o costume deles.
Aham. Sim. E Ah, que bom que existe isso. Exatamente. E você já escutou alguém dizer "não"? Tipo, "não, eu não quero. Hoje eu não quero dividir o meu prato". Você já escutou já teve essa experiência?
Sim. Sei não. Daí tem às vezes, a gente sai muita gente são somos muitos.
Aham.
E sempre tem algum que fala; "Não, eu vou pedir um prato só pra mim". E todo mundo respeita, entendeu?
Tipo, essa pessoa não tipo, não é, tipo depois isolada assim, não é um insulto?
Não, não, não. Não. Eu acho que simplesmente ela, talvez, foi ali por pra comer aquilo e não não quer comer outra coisa. Ou tem alguma intolerância, né, alguma coisa. Mas
Ai que bom saber, não é. Exa É bom, né, aprender as culturas de um país, né? E e tipo assim, no teu caso, que você se adaptou e você gostou. É melhor ainda quando você gosta da cultura, não é? Entendi
Uhum. E ó, eu adoro também uma tortilla espanhola, né, que é batata com ovo. <laughs>
Ah, eu conheço também. Olha, esse assunto aqui, eh, daria papo pro pra tarde inteira, mas muito obrigado pelo relato da tua experiência. Eu aprendi muito com de como é o espanhol.
Obrigada você por me escutar.
Até mais.